Mh-mh.
Poi ti dico andare in Liguria, che c'è l'autostrada che è a pezzi e la stanno sistemando da chissà quanti anni, non finiranno mai; code infinite, cioè ci metti 7 ore sotto l'acqua. No guarda, sto a casa, sto sul divano e mi annoio.
<chuckles> Mamma mia. Eh no, ma ti capisco, ti capisco. Vabbè, ehm
No, ma assolutamen ma per quanto torni tu? Per star un po'?
Eh, io torno sabato, sabato, questo sabato proprio.
Mh, sabato prima di Pasqua.
Mh-mh. Eh, esatto. Mh-mh.
E stai un po'? Non riesci
Sì, no, sto un po' abbiamo finito l'anno accademico noi eh, quindi, ehm, s fino a settembre ci sono. <chuckles> Sì. N eh, esatto dai anche gli amici, quindi son contenta.
Ah, dai. Ah, bello, sta un po' con i tuoi. Ah è finito, quindi è andato bene, immagino.
Sì, sì, è andato bene, è andato bene, però, ecco, cambierò percorso nonostante sia andata bene, perché vorrei riprendere le lingue che mi piacciono molto, quindi mh-mh. Esatto, esatto, mh.
Ah, bene Ah. Ah, ho capito perché stavi facendo psicologia, giusto? Mh-mh. Vabbè, comunque c'hai riflettuto durante quest'anno, ti è servito anche per capire quello.
Mh-mh. Sì, uhm, no, no, infatti. E poi alla fine è stata comunque l'esperienza, cioè, mhmm, boh, ho imparato tante cose, quindi ecco, non è da buttare assolutamente.
Erto, assolutame Certo, ma le lingue sempre in Irlanda?
Mhmm, n a allora dipende, ho provato a mandare una domanda anche in Francia e spero mi prendano lì sinceramente. Se no vabbè, continuo qua, se no continuo qua.
Bella la Francia, l'adoro. Adoro la f la Francia dove?
A Bordeaux.
Mhmm, no, non conosco Bordeaux, però io adoro in genere la Francia.
Eh. Sì, eh, penso al sud ecco; è la città del vino dicono, quindi <chuckles> Mh. Mh-mh, sì. Ecco.
Sì, sì, eh, già dal nome, il Bordeaux, sì son tutti vigneti. È ver va bene, ti ringrazio tantissimo. Tanti un grande in bocca al lupo. Ti ringrazio.
Eh, bene dai, speriamo. <chuckles> Grazie mille, ciao.
Ciao.